O que que aconteceu? As formiguinhas. Eu penso que foi isso, as formiguinhas invadiram e um belo dia, quando eu cheguei lá, um monte de minhoca morta para o lado de fora.
Aí. Ai, que horror.
É. E aí
Que horror.
eu fiquei muito triste com aquilo.
Ah, lógico que tinha que ter ficado triste.
Muito mu tris E falei também: "Não quero mais". <laughs>
Porque nem deve ter co uma cena feia, né.
Foi fei né.
Não deve ter sido uma cena bonita, com uns bicho pendurado pra fora, caindo.
Ela até ess ficaram sequinhas lá. É, pois é. Tinha até alguma que sobraram, mas eu falei: "Ah, sei se eu vou querer continuar com isso não", eu fiquei sem tempo também, sabe.
Não é? Você cuido da
Aí eu desisti. Sabe, porque dá trabalho, né, é um um outro de pet que eu tinha, ser vivo. E outra coisa, aquilo não pode ficar nem muito molhado
É lógico, tudo que é vivo dá trabalho. Tudo que é vivo dá trabalho.
não pode ficar muito seco, tem que ter uma temperatura ideal. Ai, eu falei: "Nossa, eu não sabia que era tão complicado".
Vem muito Não, isso isso é porque tem que serviço também, né, porque não tem o que fazer também, né, não dá. Não dá. Você já tem que lavar roupa, passar roupa, cuidar de filho, fazer comida, a composteira já está eliminada, bom.
É. <laughs> E ainda tinha que vigiar meus filhos pra não jogarem comida demais, né, porque às vezes eles iam lá e e jogava, e aí ficava demais, eu tinha que ir lá tirar, e não é toda tudo que você pode jogar, é só mesmo casca, mesmo, de legumes e verduras. E aí a minha filha pegou e jogou um tanto de casca de ovo, eu tive que tirar as cascas de ovo. Ai.
Ó lá. Hum. Não pode casca de ovo?

A formiga e a mosca.
Verdade que a formiga é inimiga da minhoca? Nunca ninguém me contou essa fofoca.
A Porque ela ela entra ela vê uma terrinha, fofinha, confortável, cheia de comida, que que você acha que ela vai fazer?
Vai tomar o posse do lugar. Invasor de terra, movimento do sem-terra, MST, MST. Ó lá.
Entrar lá pra dentro. <laughs> Invasão, é! Olha, já tem tudo lá pra ela. É, pois é. Aí ela invade a formiga invade ali o território e monta um formigueiro e mata as as coitada das minhocas. E o mosquito é um fu é, ele ele ele põe as larvas, né, e as larvas, eh, acabam contaminando essas minhocas, não sei como é que é a do mosquito não. No meu caso
Olha que loucura. Gente! Hã. Nossa!
eu tive que jogar um remédio ao redor, o, sabe, o inseticida? Eu joguei ao redor das ca
Por que vieram as suas moscas, vieram?
Não. Porque eu jogava inseticida.
Hum.
Aí as moscas não vinham. E não cheirava, porque porque eu cuidei bem. E você tem que instalar a composteira em um lugar que não chova, não bata sol. <laughs>
Uhum. Uhum. Ah, no banheiro de casa, né, você vai botar? Porque onde você vai botar isso?
<laughs> Botei na na área, né, coloquei na área. Na área de serviço.